Eee, tabii aslında bi yani, ımm, ne değişirse. Uuu, aslında hepsi birbirini etkiliyor ya. Yani, eee, şöyle, eee, bazen, işte, özellikle prodüksiyon merkezinde diyebilirim çünkü bir pazar baskısı var. Eee, prodüksiyon ç satmaya çalışıyor. Çünkü film z kâr etmek zorunda. Ona göre senariste baskı yapıyor, eee, ya da: "Aman onu yazma!" politik bir ayrı bir baskı da olabilir bu arada, işte, bazı konulara değinemiyor olabilir. Senaristler korkuyor olabilir ya da yazarlar yapım şirketi der ki: "Ya, aman abi girmeyelim, aman abla girmeyelim buraya, başımız yanmasın." da diyebilir. Ne bileyim, bir diğer taraftan, işte, festivaller, eee, hem yurt dışı hem yurt içi, Türkiye ve Türkiye dışı olarak, ııı, daha biraz daha cesur olabiliyorlar. O yüzden mesela o öbür taraftan da, eee, daha bağımsız filmler, işte, yap eee, yapımlar o tarafta izlenebiliyor, görülebiliyor, eee, beyaz perdede yer bulabiliyor. E, bü hepsi, ımm, böyle aslında yani hepsi böyle birbirine bağlı ama nasıl kapsayıcı olur konusu, emm, biraz şey gibi düşünebilirim yani, ne bileyim, senaryo aslında ya, senaryo ve yapım. Eee, dim evet, senaryo, senaryo yazacak yani. Imm, o olur. Iıı, her şey senaryo yani sinemada bence.
Hı. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, en başında. Anladım. Evet. Peki, son olarak, eee, bunu da eklesem. Bu, eee, sansür için, eee, işte, Türkiye'de birçok filmde, eee, mesela birayı ya da, işte, içkiyi buzluyorlar, sigarayı buzluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <chuckles> Bu kadar sinemayla alakalı olan biri olarak merak ettim.
Yok. Ha, o konuda Manasız buluyorum. Bir, eee, o da h o da politik. Yani, eee, evet, etkileniyormuş çocuklar. Ya, Allah Allah gibi, eee, cevap veresim geliyor. Başka şeyler gösteriyorsun, hani. Cinayet gösteriyorsun, o kötü değil ama şey mi? İçki içmek hani, oradaki, iii, çifte standart, eee, beni benden alıyor. E, onu göstermiyorsan onu da gösterme sorusu sorulur. E, 2'ncisi ben neden onu, eee, flulaştırdığını, sansürlediğini ben çok iyi biliyorum. Eee, herkes de biliyor. O yüzden, hani, ö
Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Aslında belli, yani, içki içtiği. <chuckles> O içki içerken melankolik hâlini de iyi hissetmen lazım, yani, enteresan bir şekilde.
Evet, ya, zaten bir de o da var. Bir de daha mera merak ettiriyorsun. Bir ya, bir çocuk olsam derim ki: "Bu ne ya? Ne içiyor bu? Ben de içmem lazım derim." Daha fazla merak ederim, hani. Anladın mı?
<laughs> Dikkatini çeker. Ay, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok keyifli bir sohbetti, eee ,duygularını benimle paylaştın ve çok keyifliydi.
Ne demek. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. <chuckles> Eyval Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Görüşmek üzere, hoşça kal.